Alam mo totoo it tai it's time to try something new kahit alam mo yun para naman hindi malamig ang Pasko mo.
Ay, ganun, mm.
<laughs> Tapos sayang din naman yung oras 'di ba like sabi mo nga medyo may katandaan na din yung mga anak mo, sila pa nagbibigay ng advice sa'yo, it's time naman para mag-move forward na tayo. Tapos dun palang sa part na yun, eh, mababalik mo talaga yung tiwala mo sa sarili mo kumbaga yung halaga, yung self-love, kapag kasi nabigyan mo na ng self love yung sarili mo, eh, mas mapapadali na sa'yo na mag-commit ulit, gano'n. Kaya alam mo kahit papaano i-try mo din, sayang din naman 'di ba? Kumbaga, eh, parang, um, it's time nga sabi mo nga, it's time para mag mag-mahal muli kasi deserve mo yun.
Kaya nga. Oo, tam Ayun, oo kailangan ko talaga mahalin yung sarili ko, um, tapos yung over para yung overflow ng love ko sa sarili ko, eh, maibibigay ko naman maise-share ko sa ibang tao. 'Di ba?
Mm, totoo, 'Di ba hindi lang naman sa mga anak mo, pero mabibigay mo din siya sa taong tama na 'di ba? Tama na yung tao na yun, at yun ang only one mo. <chuckles>
So 'yan. Yes. Oo, maraming salamat, ah, sa mm. Maraming salamat sa mga payong binigay mo sa'kin today.